देखिए, तो जैसा कि कहते हैं ना कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं, समाज होता है, कोई-सा भी रिश्ता ले लीजिए वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रिश्तों की अगर हम बात करें, तो आपके जीवन में या आपके लिए ऐसा कोई रिश्ता है जो बहुत मायने रखता हो? या उस रिश्ते से आपने कुछ सीखा हो? चाहे वो घरवाले हों, दोस्त हों, या और कोई-सा भी रिश्ता हो सकता है जो दिल के बहुत करीब रहा हो?
उ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। मेरे पास तो रिश्तों की लिस्ट है वैसे, तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी। और जो हमारे दोस्त होते हैं वो भी आ ही जाते हैं। पर चूँकि अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊँ रिश्तों से जुड़ा हुआ जिसमें शायद आपको भी बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो शायद आपने गौर भी नहीं करी होंगी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। ए ज़रूर, ज़रूर। में जानना चाहूँगी।
अ, मैं पता है मैं दोगलेपन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। <chuckles> मुझे मतलब दोगलापन न नहीं पसंद बिल्कुल भी। लेकिन एक बार एक ऐसी स्थिति फँसी, कहते हैं ना कि आप अ, जिस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ का सामना भी करना पड़ता है। उसमें ही भगवान आपको सच में बताता है कि दरअसल ये चीज़ है क्यों और इसकी क्या अ, महत्त्वता है, जीवन में?
हाँ। ये तो ख़ैर सही बात है। जी, जी, जी। हुँ। करना पड़ता है। सही बात है। हुँ। बिल्कुल। जी, हाँ। ये तो है ख़ैर।
तो मुझे मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीजें जो भी होनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए एकदम सीधा तपाक से बोलो जो भी बोलना है। लेकिन वो उस किस्से के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मैं आपको बाद में बताऊँगी भी कि ऐसा क्यों? ठीक है। क्या हुआ था हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ मैं अपने सिर्फ़ जॉब और अपने काम के सिलसिले में रहती हूँ। तो हमारा खुद का ही घर है ये भी। तो हमारी बुआ जी आने वाली थीं, उनको कोई काम था इस शहर में। हालाँकि इस शहर में उनके और भी रिश्तेदार रहते हैं। पर चूँकि ये उनके भाई का घर पड़ गया, पर उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी कि भले ही ये उनके भाई का घर है लेकिन उनके भाई यहाँ रहते नहीं हैं। मतलब हमारे पाप यहाँ नहीं हैं। पापा-मम्मी हों तो क्या होता है कि जब घर में 4 लोग होते हैं तो आप किसी भी मेहमान को बुला भी सकती हो, उसकी आवभगत
हुँ। हाँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ, थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि आप अपने काम कर रहे हो तो जो घर में बाकी लोग हैं वो उनका ख़्याल रख सकतें हैं। जी। जी।
हाँ। और अगर मेरे घर पे रहने का कोई समय है, फिक्स नहीं है, कब रहूँगी, कब नहीं रहूँगी। कोई व्यक व्यक्ति आएगा अगर 2 दिन के लिए तो मैं 2 दिन अपने काम को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ। पता चला मेरा उसी टाइम कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मैं नहीं छोड़ ना उसको। हाँ, कोई सैलरी वाली जॉब हो, फिर आप 2 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाओ वो एक अलग बात होती। है ना? ये चीज़ उनको समझनी चाहिए थी पर उन्होंने समझी नहीं। अब वो कहने लगी कि मुझे आना है, तो हमने कहा ठीक है आप आएँगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कब आएँगी आप। है ना, और मैंने मम्मी से भी ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करी कि मम्मी आप चाहो तो उस टाइम आ जाना थोड़ा-सा। क्योंकि अब उनको मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि नहीं-नहीं आप मत आओ।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, सही बात है ये तो। जी, जी। हुँ, हुँ। ये तो है ख़ैर देखिए। जी। अच्छा। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, सही बात है। एक तो बड़े हो ऊपर से रिश्ता देखिए ऐसा रह गया तो मना भी नहीं कर सकते हैं हम।
हाँ, हमने अपने हाँ। और हमने उनको स्थितियाँ समझाने की कोशिश करी हालाँकि इनडायरेक्टली, क्योंकि सीधे-सीधे तो आजकल बोला जाए तो किसी को, बुरा लग जाता है। <laughs>
जी। हुँ। हुँ, हुँ। बुरा लग ज़ाहिर-सी बात है और देखिए रिश्ता भी ये बड़ा बुआ-भतीजी वाला थोड़ा-सा पेचीदा ही है। <laughs>
<laughs> हाँ, तो फिर अब मैं सोचूँ मैं क्या करूँ? मैं तो बिल्कुल कश्मकश में फँस गई। और मैं सच बता रही हूँ जब तक उनके आने का जो समय था ना, जो उन्होंने एक काल बताया था कि इस हफ़्ते के अंदर आ जाएँ। <laughs>
जी। हुँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ।
उस हफ़्ते तो दिल ऐसा धक-धक हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई क्लेश ना हो जाए फालतू का।
अच्छा, यहाँ मैं वैसे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। कि वैसे आपकी बुआ जी के साथ में आपकी जो अ, ट्यूनिंग जिसे हम कहते हैं, वो कैसी है?
अ, हाँ। वैसे बहुत बढ़िया है सभी लोग, बहुत ही मज़ेदार हैं सब लोग। बस ये है कि वो थोड़े-से पुराने विचार के लोग हैं। तो कहीं न कहीं वो एक जेनरेशन गैप आ जाता ना जहाँ पे आप लोगों की बातें नहीं समझते?
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो है चीज़ों को समझने का थोड़ा नज़रिया बदल जाता है जनरेशन गैप जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, आप बुरा मान जाते हैं। आप स्थितियों को नहीं समझते, आप बुरा मान जाते हैं। ये वो वाली चीज़ तो होती है इन लोगों में शायद, पाई जाती। तो क्या हुआ
हाँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> अ, नहीं देखिए एक तो दव ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि देखिए हम न जिस दौर में है, जिस एज ग्रुप में आप है, जिस आयु की वो हैं, तो एक थोड़ा-सा समझने में थोड़ी-सी दूरी आ जाती है। क्योंकि नज़रिया अलग हो जाता है आयु के हिसाब से है ना? जी।
हुँ, हुँ। उ, हुँ। वो अपने हिसाब से सोचती हैं, उनका बौद्धिक स्तर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से है। वो ये नहीं सोचतीं कि भई कोई काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए किस-किस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। है ना, उन्होंने सोचा भी नहीं और ना वो सोचना चाहती हैं, ये भी है एक। <laughs>
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, ये है। मतलब वो सोचना ही नहीं चाहती हैं। <laughs>
<laughs> अगर उन्होंने बोल दिया कि हम आ रहे हैं, तो अगर आपने तपाक से बोल दिया कि नहीं, आओ। तो बस! फिर तो भई उसका तो ऐसा क्लेश बनेगा उस बात का सालों-साल याद की जाएगी वो बात। <laughs>
हुँ। हुँ, हुँ। देखिए यहाँ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी ये भी तो हो सकता है कि उनका प्यार हो कि मैं भतीजी से मिलने जा रही हूँ और वो मना कर रही है।
हाँ। "अरे! भतीजी तो छोड़ो, अरे! मैं अपने भाई के घर में जा रही हूँ। क्या, मैं अपने भाई के घर में नहीं जा सकती क्या?"
हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, भतीजी नहीं, भाई के घर से ज़्यादा उनका जुड़ाव है कहने का मतलब ये है। हाँ।
ख़ैर, देखो अपन कितना ही रोक ले हाँ, कि अपन कितना ही रोक लो और ऐसा नहीं है कि उनके और भी घर हैं। उनकी बड़ी भाभी, सगी बड़ी भाभी रहती हैं यहाँ पे। वो उनके घर भी जा सकती थीं, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, क्लेश का कोई टॉपिक तो चाहिए ना भई। <laughs> तो क्या हुआ कि मैंने
हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, अच्छा। मसाला चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ।
फिर मैंने उनको बोला कि "ठीक है अ, बुआ, लेकिन मेरी ना ड्यूटी रहती है आकाशवाणी की, तो मैं कुछ फिक्स नहीं कह सकती कौन-सा शिफ्ट लग जाए। इसलिए आप मुझे एक दिन पहले ज़रूर बताइएगा। अब उन्होंने क्या किया, एक हफ़्ते बाद वो सुबह 5 बजे फ़ोन कर रही हैं, सोचो 5 बजे! और स जबकि हम रात को 1 बजे ड्यूटी से आकर सोए हैं। रात वाली शिफ्ट में। तो हम 1 बजे सोए हैं और वो सुबह 5 बजे से फ़ोन कर रही हैं, कोई कैसे सुनेगा उनका फ़ोन? और वैसे भी स्टूडियो में साइलेंट पे रहता मोबाइल हम साइलेंट से हटाना भूल गए, घर पे आए तो। अब वो बजे जा रहा, बजे जा रहा, साढ़े 7 पे भी बजा होगा, 5 बजे भी बजा होगा, तीन चार कॉल हो गए लगातार-लगातार। अब उस दिन हमारा 9 बजे से फिर शेड्यूल बिज़ी था, सुबह ही सुबह। तो अ, हमने देख भी लिया ना, तो भी हमारी हिम्मत नहीं थी
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। तो अच्छा अ, मैं ये पूछना चाहूँगी उन्होंने आपको ये बताया नहीं कि कौन-सी ट्रेन से आ रही हैं? किस वक़्त पे वो पहुँचेंगी?
यही तो सबसे बड़ी बात है। दरअसल क्या हुआ, अब वो आ गईं उनको उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती? देखो यहाँ पे आपने खुद सवाल कर लिया, मतलब आपको खुद इतना दिमाग उसमें चल गया कि भई कोई ट्रेन में बैठ रहा है तो वो बताएगा पहले।
ओहो! हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। ये तो देखिए बहुत स्वाभाविक है, हम कहीं भी जाते हैं तो सामने वाले को बता देते हैं कौन-सी ट्रेन से, कौन-सी फ्लाइट से कितने बजे तक हम आएँगे। उन्हें पिकअप करना है, नहीं करना है, है ना?
स्वाभाविक बात है। हाँ। वही आशा हमने उनसे भी करी थी।
अच्छा। उन्हें बताया नहीं?
<chuckles> नहीं, उन्होंने बताया नहीं। सुबह 5 बजे वो स्टेशन पर बैठकर कॉल कर रही हैं।
हाँ। ओहो! तो मतलब वहाँ पे उतर गई हैं और वो खुद नहीं आ रही हैं और आपको फ़ोन कर रही हैं?
अब बताइए। हाँ, हालाँकि उनको घर-वर नहीं पता था, मतलब पता भी होगा तो एक ही बार आईं हैं तो इतना याद नहीं होगा। लेकिन हमने उनसे यही कहा था, "आप आएँ तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा।" तो अब इसमें तो हमारी गलती है नहीं, ना? आप किसी के प शहर पहुँचकर, स्टेशन पे पहुँच के आप कॉल कर रहे हो, जब्कि को ट्रेन में ही 12 घंटा लगा है आने में।
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पर देखिए, आज तो व फ़ोन की बहुत सुविधा है, आप मैसेज करके भी बोल सकते हो अगर फ़ोन करने का टाइम नहीं है आपके पास में। है ना?
तो आप बता सकते थे ना 12 घंटे। हाँ, बिल्कुल। और उनके बेटे के साथ थी वो अकेले भी नहीं थी, उनका बेटा भी था साथ में।
अच्छा! ओ हो हो हो! मतलब अकेले नहीं थीं वो।
हाँ। नहीं, अकेली नहीं थी, वो उनका बेटा भी साथ में था।
अच्छा। अच्छा, ये बताइए लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो जो फ़ोन बजा उसके बाद क्या हुआ? जो आपने सुना नहीं। नहीं मतलब वो साइलेंट पे था। <laughs>
<laughs> मैंने तो सुना नहीं और मेरे को 9 बजे से काम थे। मैंने कहा, "अभी इनको कॉल बैक करेंगे, फालतू का तमाशा हो जाएगा। तो हमने मम्मी से कहा, "मम्मी, तुम थोड़ा बात कर लो, पता कर लो कहाँ है, क्या है? और हमें 9 बजे से निकलना है, तुम भी आई नहीं हो यहाँ पे लॉक रहेगा। हम उनको कहाँ छोड़ के अकेले चले जाएँ?" उनको भी 3-4 जगह काम है, तो कौन बार-बार लॉक करेगा और अ, छोड़ेगा या घर पे रहेगा? ये तो बहुत डिस्टर्बेंस वाली बात हो जाएगी। और हमने कहा, "मम्मी, उन्होंने बताया भी नहीं।" तो कुछ नहीं, फिर शाम को भी उनका शायद फ़ोन आ रहा था 5-6 बजे और अगले ही दिन हमें रक्षाबंधन के उससे अपने घर जाना था, जहाँ पे मम्मी-पापा रह रहे हैं, अगले ही दिन जाना था हमें। तो अगले दिन हमें ये तो पता था कि उनसे आमना-सामना तो होगा ही। <laughs> क्योंकि वो यहाँ से सीधे वहीं जाने वाली थी, शाम को वो निकल गई थी। ठीक है, शाम को वो यहाँ से निकल गई थी। अच्छा, अब हम उनको फ़ोन लगा रहे शाम को, तो फ़ोन नहीं उठाई और बोलती हैं, "अरे! हमने तो तुम्हें "मतलब जब हम वहाँ पर मिले ना उनको उस शहर में जहाँ रक्षाबंधन मनाना था।
हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है एक। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो है ही देखिए। <laughs> अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
तो पता है क्या बोलती हैं। क्या तो उन्होंने ताना मारा। <laughs>
हुँ। नहीं तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लेकिन जब वो बुआ जी ने स्टेशन से आपको जब फ़ोन किया आप नहीं उठा पाईं, तो फिर क्या हुआ? मतलब वो दिन उनका कैसे गुज़रा, बुआ का?
हाँ। वो फिर अपनी भाभी जी के यहाँ चली गई थी।
अच्छा, वहाँ से उन्होंने आपको फ़ोन किया नहीं किया? या अपने जो काम थे वो निपटा अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
नहीं, वहाँ से नहीं किया उन्होंने फ़ोन। नहीं, वो अपनी भाभी जी के यहाँ चली गई थी, और उनके एक और रिश्तेदार रहती हैं, उनके यहाँ भी उनको जाना था। उनको 2-3 जगह ही जाना था उसी दिन, सेम डे में। अच्छा, अब हमसे वो क्या कह रही हैं कि "मैं तो बस सुबह आऊँगी शाम को चली जाऊँगी।" ठीक है। लेकिन वो अ, चूँकि दूसरों के घर रुकी थी इसलिए उनको शाम को निकलना पड़ा। अब चूँकि हमारे घर आती तो वो 2 दिन रुक के जाती आराम से।
अच्छा। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। ये तो स्वाभाविक है देखिए, आप अपनों के घर तो रुक सकते हैं लेकिन किसी जान-पहचान वाले के घर में रात को अ, ठहरना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, मतलब अटपटा-सा तो लगता ही लगता है। जी, जी। अच्छा फिर क्या हुआ?
हुँ। हुँ। फिर क्या हुआ कि भई, अब हम लोग रक्षाबंधन के दिन मिले। तो कहती हैं कि "तुमने तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया।" हमने कहा, "बुआ, आप एक बात बताओ, आप कितने बजे बैठी थी ट्रेन में? मतलब हमें फ़ोन करने के आप कितने देर पहले ट्रेन में बैठी थी? तो कहती हैं, "हम तो शाम को बैठ गए थे।" तो हमने कहा, "आपका क्या फर्ज़ नहीं बनता कि आप हमें एक बार फ़ोन पे बताएँ?" बोली, "मैंने तुम्हें बताया था। "हमने कहा, "आपने ये बोला था कि एक हफ़्ते के अंदर आपका आना होगा। आपने दिन नहीं बताया था ना समय बताया।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हाँ। निश्चिंत अ निश्चित तारीख़ और दिन वग़ैरह नहीं बताया मतलब उन्होंने आपको। हाँ।
हाँ, हमने कहा, "और हम आपको पहले ही अपनी परिस्थितियाँ बता चुके हैं कि हमारे काम रहते हैं। हाँ, मम्मी-पापा होते तो फिर तो आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन चूँकि हमें ही पूरे घर को अकेले मैनेज करना है तो हम कैसे जान लें कि भई आप अ, कब हम ताला लगाना है? कब हमको रहना है? कब हमको क्या काम है? <smacks lips> उनको ये चीज़ें समझ तो आ नहीं रही थी।
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। देखिए हम सारा दिन किसी के इंतज़ार में घर में भी नहीं बैठ सकते हैं ना? क्योंकि 10 काम होतें हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
हाँ। फिर हमने उनको यही बोला कि "देखिए बुआ, आप हमें माफ़ करिए अगर आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन हाँ, हमारी स्थितियाँ ऐसी थी कि हम ना तो आपका फ़ोन उठा सकते थे और ना ही अगर आप आ जातीं तो शायद हम आपको अंदर बुला सकते थे। तो इसमें अगर आपको लगता है कि हमारी गलती है तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग ले रहे।" तो हमने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी। "अरे नहीं-नहीं" क्योंकि उन्होंने पता उसके पहले क्या सेंटेंस बोला था, "अब तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी।
हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। क्या? <laughs> नहीं। देखिए व वैसे लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, वो उनकी बहुत अ, मैं तो कहती हूँ अ, बड़ी गलती बोल सकती हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप एक तो पहले निश्चित अपना अ, जो है आपका कार्यक्रम वो बता सकते हैं सामने वाले को। जब आप चल रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि हम इस वक़्त वहाँ पे पहुँचेंगे, या अ, सामने वाले ने पिक करना है या नहीं करना है? बहरहाल, उन्हें जो लगा वो उन्होंने बोल दिया। लेकिन देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपसे कि ये तो रही देखिए अपने जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं उनकी बात, है ना। इन ये अगर बुआ जी नहीं होतीं और बुआ जी की जगह अगर कोई और व्यक्ति या कोई और रिश्ता होता, तो जिस तरह से आपने अभी कहा कि आपने उनसे माफ़ी माँग ली या आपने उन्हें समझाया, तो तब भी क्या आपका तरीका यही रहता?
<laughs> तो हमने कहा कि भई। हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल, म कोई भी हो आप अगर किसी को आपकी वज़ह से दर्द हो रहा है, दुःख हो रहा है, भले ही इसमें आपकी गलती नहीं है। तो भी आप उससे माफ़ी माँग लो क्योंकि वो दुखी है।
हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जान के सच में बहुत अच्छा लगा, कि आपने जो उनके बारे में सोचा, वो उनकी गलती थी, वो भी आपको ध्यान में थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उनको जो तकलीफ हुई, या जो भी उन्होंने परेशानी या जो आपसे उन्होंने अपेक्षा की थी, वो पूरी ना हो करके उनको जो तकलीफ हुई, आपने उस दर्द को भी समझा। बहुत अच्छी बात है ये तो देखिए, बहुत कम लोग इस तरह से सोच पाते हैं। है ना? अच्छा, तो फिर अब आगे बताइए कि फिर उसके बाद में बुआ जी के साथ में आपके रिश्ते कैसे रहे?
हुँ। हाँ। हाँ। क्योंकि देखिए, मैंने पता ऐसा मेरी सोच ऐसी क्यों है या मम्मी ने ही मुझे इस तरह से बातें सिखाई हैं। मम्मी का ये कहना होता है कि देखो र हर रिश्ते में हर रिश्ते में माँ-बाप के अलावा हर रिश्ते में खटास कहीं न कहीं आती ही है। बस हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उस रिश्ते को पूरी नैतिकता के साथ निभाएँ, जब तक हम कोशिश कर सकते हैं और हमें निभाना चाहिए।
जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। बहुत खूबसूरत बात है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, अच्छा यहाँ मैं आपसे जी, जी। आप बात पूरी कीजिए अपनी।
क्योंकि क्योंकि रिश्तों में क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी-कभार ही आमना-सामना होता है, उनमें। बहुत ही कम रिश्ते होते हैं, जिसमें आपको रोज़ ही आमना-सामना करना है किसी से। तो जो कभी-कभार वाले हैं ना, उसमें हम अपना फ़र्ज निभा सकते हैं, बड़े आराम से।
ये तो ये तो, है। बिल्कुल, ये तो है और देखिए ब हाँ। ये जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जैसे बुआ जी हो गई, मौसी जी हो गई, मामा जी, फूफा जी ये देखिए एक तो ऐसे रिश्ते हैं अ, जो कि कभी-कभार हम मिलते हैं। दूसरा ये भी है कि ये ह बहुत मतलब अ, हमसे बड़े होते हैं उम्र में, रिश्ते में भी, तो हमें थोड़ा-सा लिहाज़ रखना ही पड़ जाता है उनका। चलिए ये तो ख़ैर बहुत अच्छी बात है जानकर के अच्छा लगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप श्रोताओं को ऐसा कुछ समझाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कभी ऐसा उनके साथ में भविष्य में ए ऐसी टकराव तो मैं नहीं बोलूँगी, असमंजस की स्थिति ज़रूर बोल सकते हैं हम। ऐसी स्थिति आ जाए तो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है?
हाँ, और क्या। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। मैं बताऊँ मेरे साथ तो ना ये रिश्तों को लेकर बड़ी वो होती ही रहती है, क्योंकि मेरी आदत क्या है कि बिल्कुल साफ-साफ कहने की और शायद ये मेरे पापा की भी आदत है। इसलिए भी वो भले ही उनको बहुत बड़प्पन में सब लोग बहुत याद रखते हैं हमेशा आगे-आगे, लेकिन हाँ, उनकी वो जो एक कहने की आदत है ना किसी को भी कि, भई जो सच है तो मुँह पे बोल दिया और बहुत ही अच्छे लहजे में और अच्छे शब्दों के साथ ही बोलते हैं वो, लेकिन हाँ
हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। बोल देना चाहिए, सही बात। हुँ। हाँ, ताकि सुनने वाले को भी थोड़ा-सा बुरा ना लगे और समझ में आ जाए।
कहीं न कहीं लेकिन फिर भी लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और लोगों को बुरा लगता है।
हाँ। अब देखिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। <laughs>
<laughs> तो मेरी भी शायद ऐसी ही आदत है कि मैं बोल देती हूँ हाँ, लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले का दिल दुखा है तो मैं बोलने के बाद <chuckles> माफ़ी माँग लेती। <chuckles>
हुँ। हुँ। हुँ। अ, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है देखिए अक्सर क्या होता है अमूमन लोग माफ़ी माँगने को थोड़ा-सा अलग ही ले लेते हैं। तो अब हर आपने बहुत ही अच्छा जो अपना अनुभव है वो साझा किया और मुझे लगता है श्रोताओं को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कभी उनकी बुआ जी उनके घर आएँगी, तो बुआ जी ना बताए, वो खुद से ही पूछ लेंगे, <chuckles> कि बुआ जी किस वक़्त आइएगा? <chuckles> जी।
हुँ। उ, हुँ। हुँ। <chuckles> चलिए कम से कम मुझे इतना पता है, कि मेरे माफ़ी माँगने से उनके दिल का जो गम है या दुःख है वो मिट गया होगा। ये बात तो बिल्कुल निश्चित है।
हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा।
और आपने मुझे इस विषय पर बात करने का जो मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, जी। आपका भी बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के लिए फिर जल्दी मुलाकात होती है। धन्यवाद।
बिल्कुल।